Aynen. Aynen öyle. Biz, yani, böyle böyle, herhâlde arabayla bir yere kadar gidiliyordu galiba. Oraya kadar gitmiştik. Te teleferiği kullanmamıştık ama o da güzel. Enteresan bir deneyim mesela, yani hani, onun doğası biraz farklı bu arada. Hani, o, işte, volkanik, çöl, yanardağ, eee, enerjisi var zaten. Genelde Kanaryalar'da var. Eee, onun enerjisi de çok enteresan. Eee, ya dedim ki işte, "Bak, spor kalınca d bunlara vakit kalıyor. Bunlarla vakit geçiriyorsun." En son gittiğimizde, işte, etrafımıza sincaplar vs. gelmişti. Mesela bir baktık hayvanlarla çevriliyiz yani gene. Eee, ne na bir sürü fotoğrafımız var hayvanlarla falan. Yani başka bir şekilde doğanın içine karışıyorsun, keyif alıyorsun. Eee, kesinlikle ne zaman ne olacağı belli değil. O yüzden çeşitlilik bence, eee, her zaman güzel yerlere gidiyor ya.
Evet, doğru. Tabii. Evet. Ne güzel. Evet. Doğru aslında, evet. Yani, eee, işte orada biraz yaratıcılığını da kullanıp belki o an, eee, işte, kendini o otele veya eve hapsetmektense, böyle, bu tarz farklı alternatifler bulmak.
Hı hı. Ya da küsmektense, sinirlenmektense, yani, hani, "A, olmadı bıraktım." demektense, olan şartlarda devam etmek. Hı.
Yani. A! Bir de öyle bir şey var şimdi. Tabii, bazı arkadaşlar böyle, işte, eee, hava şartlarından dolayı planlar bozulduğunda birbirine girer. Yani tartışırlar. Mesela böyle durumlar da olabiliyor maalesef. Evet. Yani böyle, eee, hareket etmektense, değil mi?
Hı hı. Aynen. Tabii, tabii, kişiye göre yani. Sanki her şey bitmiş gibi "Ay, işte, öyle oluyor." Yani kimisi diyorum, hani, böyle, hemen mutsuz olur. Hani, bir şekilde onu dönüştüremez yani ama, eee, önemli olan beraber olmak da diyebilirsin. "Gelmişiz buraya, boş verin keyfimize bakalım" da diyebilirsin. Kişinin karakterine göre, yani, onun reaksiyonu değişiyor ama yani, ben tatile çıkmışım bir kere, çalışmıyorum zaten, izindeyim. Kafam rahat; açarım bir şey okurum, yürüyüş yaparım, güzel bir yemek yerim, iki sohbet ederim. Yani tatil bana her zaman eğlenceli geliyor. O yüzden hava çok kolay kolay, eee, planlarımı bozmaz açıkçası yani.
Evet. Tabii. Ne güzel.